ああ、なんかここ数日っていうか、む結構なんか、ずっと前からなんかぼんやりと、なんか自分の中で思っているところではあるんですけど。なんか割となんか、あ、仕事とか生き生きやってる方とかもいらっしゃると思うんですけど。なんか結構ほんとになんか、毎日あんま行きたくないな、なんか、さもなんかできればサボりたいな、ま、サボれないけどみたいなね。なんかあんまりし積極的じゃなくて、消極的にしかなんか、仕事を捉えられないような日々が続いているなっていう風には思っていまして。だかちょっとそれをなんかどうすればいいのかっていうのが、ちょっと自分の中で何か理由とかいうのが分かって無かったりっていうのがあるんで。ちょっとお話を通してね、それなんか知れたらなっていう風に思ってるんですけど。
はい。 はい。 ええ。 ええ。 あ、ね、仕事は毎日やらなきゃいけないのにね、気持ちがそういうのは日々辛いですよね。うん。基本的には毎日、う職場に行くお仕事なんですか？
うん。<chuckles> ああ、そうですね。結構なんか在宅とかであれば、なんかま、あの、なんとなく、でもなんか、あの、パソコンの前行けば何かスってできる感じはあるんですけど。やっぱりなんか、普通にちゃんと職場にま、ちゃんと行かなきゃいけないっていうのもあります。ま、だか始業時間のま、1時間半前ぐらいにはもう準備始めないとみたいな感じがあるので。もうそん段階でも「ああ、やばい行きたくない行きたくない」って思いながら、なんかシャツとかあの、ちゃんと着込んで、あの、上着とか着てあの、ちゃんと荷物持ってって感じの準備を進めたりって感じではありますね、毎日。
はい。 ええ。 ああ、あよ。 はい。 ええ。 あ、なるほど。ちなみに今されてるお仕事自体は、お好きなんでしょうか？
うん。 うーん、どうですかね。なんかやっぱりあの、まあ、仕事結構なんか私は今ま、新卒から入ったあの、会社にそのまま入り続けてる形にはなるんですけど。なんか、仕事をなんか選ぶ、ま、就職活動の段階であっても、なんか、自分のなんかあの、ま、学歴だったり。なんか、あの、バックグラウンドだったりだでであれば、こういう、このレベルの企業に、あの、こういう待遇の企業に入れるのがベストだろうなっていう。そういうなんか、客観的な部分っていうか、なんか、うん、自分のをの評価的になんか合った会社に行こうっていう感じで、なんか自分がやりたい仕事って形で選んだわけではないんですよね。だからうん、そういうこともあって、なんか内容的になんかめちゃくちゃ楽しいであったりとか、なんか好きって感じではなくて。まあ、なんかそれこそ、ま、ちゃんとあの、給料をもらえるような仕事だからやってるなっていう感じではあります。
あ。 はい、うん。 はい。 うん。 ええ。 はい。 あ、なるほど。 はい。 ええ。 あ、なるほど。じゃあ、あの、うん、じしもうこの職種だからというよりは、ご自分がなんか、こう、今の条件でか行ける良い所に行きたいっていう形で入った会社ということですか？
うん。 うん、あ。 うん、そうですね。結構なんかあの、何と言うか、ま、自分的になんか、そもそもあんま、めちゃくちゃ働きたいなと思って働いているわけではなくて。なんか、親がま、ちゃんと大学まで出してくれたのに、なんか、なんか家でなん家事手伝いとかしてたらちょっと嫌だな、はじ恥ずかしいなって思いだったか、申し訳ないなっていう風な思いがあったので。ま、ちゃんと大学まで出してくれたのであれば、ちゃんとその大学にあったレベルの職場に行こうっていう思いで、はい、就職活動はしてましたね。
ええ。 はい。 ええ。 はい。 ええ。 はい。 あ、なるほど、じゃ、本当に親孝行な思いがあって、行かれてる <chuckles>
<chuckles> いや、そうですね。
ええ。ねえ、でもなんかその今ご実家から通ってらっしゃるんですか？そしたら。
ああ、そうですね。あの、違うんですよね。なんかすき転勤が、すく去年入ったので、最初はね、あの実家から通える位置に会社あったんで行けたんですけど、今はほんとに完全にあのほんとに、もう都心の方に来てはしまったところあるので。もうあの、一人暮らしですね。
ええ。 ああ。 あ、はい。 ええ。 あ、なるほど。あ、そしたらその、転勤があって、家を出られてからの方が、どちらかと言うとが会社に行く気持ちはちょっと行きたくないとか、なんかそういうことになるんでしょうか？
あ。 ああ。 いや、あるかもしんないですね。やっぱり何かいうか、ま、家に家族とかいると、まなんとなくですけど、なんか行かなきゃいけないっていうなんか、ま、圧力というか、ま、圧力って言い方悪いんですけど、なんかあの、学校もなんか、親とかなんかいなかったら、ちょっとなんかまあ別に今日サボっちゃっていいか、みたいな感じの気持ちになりやすくなっちゃう節はあるじゃないですか。ま、なんか親という存在がいることによってなんか自然にスって行けてた感じはあるんですけど。今はほんとにいないんで、自分で自分の背中を押さなきゃいけないっていうか。あ、までもなんか自分は別に仕事行きたくないのに押してる状態なんでほんとに <chuckles> いや難しいですね。
ええ。 はい。 うん。 はい。<chuckles> はい。 ええ。はい。 ええ。 うーん。なるほど。 はい。 <chuckles> うーん。ねえ、中々条件が揃わないようですが。ちなみに会社に行った時の人間関係とかで、まあなんかこう、おん悩みんはあったりとか、逆に人間関係は凄く良好で、などありますか？
うん。 ああ。 うーん、なるえ、そうですね、結構なんか自分的には、なんか結構気を使ってコミュニケーション取るタイプというか。なんか、割となんか、素の性格がなんか悪い寄りというか、なんか直接的になんか物事を言っちゃうような性格ではあるので。ま、そういうことはやっぱり社会とかでね、なんかスッてなんかあの、ズバってなん切るようなコミュニケーションはあんまり許されていないところはあるなっていうふうには思うので、結構なんか自分のなんかトゲを抜いた会話と言いますか、なんかちゃんとオブラートを何重にもかけた上で、なんか皆さんと喋ってる感じはあるので、多分それは多分ちょっとま、疲れる要因ではあるのかもしんないですよね。
ああ。 はい。 ええ。 ええ。 <chuckles> はい。 あ、なるほど、じゃあね、少しこう大人になって、こう大人のコミュニケーションをしているけれども、実際の自分は、それにちょっとストレスを感じてしまうところがあるんですね？
うんうん。 はい。 うん、そうですね。まあ、だから結構なんか、ま、表面上はなんか、すごいなんか、仲いい感じで、やったりしてるところはあるんですけど。ま、なんか、あの、相手方ほど、たのなんかこっちが楽しんでるわけではないなっていうふうにはちょっと思いますよね、あんまり。
うん、うん。 ええ。 はい。 ああ、なるほど。じゃあ、そういう本音を言えるような、何か同僚だったりとかっていうのが、一人で、うみずにいたりとかはしませんか？
うん。ああ。いや、結構なんか割とま、職種で言うとなんか営業寄りというか。なんか結構人と、なんか関わっていく感じのあの、部署ではあるので、結構なんか皆さん明るめの方々が多いなっていうふうには思っていて。ま、結構あの、うなんていうか、えの、自分のなんかあの、一番なんか向いてる部署ではないなって思いながらも一応こなせちゃってるんで、なんか今もここにいるって感じは正直しますよね。
はい。 ええ。 うん。 ああ。 あ、なるほど、能力があるが故に。どうしてもね、なんか発揮してしまってるようですけれども。え、ちなみに、その朝行きたくないとおむあの、思う時に、寝不足だったりとかすることってありますか？
<chuckles> はい。 ああ、やっぱりっていうか、寝不足というよりかは、あんまり何かあの、睡眠のなんかもうぐっすりなんか寝て、なんか次の日なんかスッキリ起きるみたいなのが、やっぱりなんか、おっさんってきてから、あんまり無いなって感じはあるので、やっぱりなんか、睡眠不足を、まあ、ワンチャンあるかもしんないすね。ちょっと分かんないすけど。
はい。 ああ、そうなんでね、うん。 ええ。例えばその睡眠不足の何か理由はなんにかありますか？
えや、でん、あ、そうですね、普通になんか、早めにもう10時ぐらいには寝ようとはしてるんですけど、まあ、別になんか単純に寝付きがスッて寝れないっていうのもありますし、単純になんか睡眠がなんかあの、まあ、なんかレム睡眠、ノンレム睡眠とかあります、ん、けど、まあ、それで言うとなんかあんま深いほうの睡眠にはなんか、入れてない感じは正直あるので、まあ、それのダブルパンチで、なんかみじく睡眠時間が実際短いのと質が悪いので、ちょっとなんか、疲れてる感じはあるのかなっていう風には思いますよね。
早く寝れない理由とか。 いえ。 ああ、はい。 ああ、はい。 ええ、うん。 ああ。 はい。 なるほどね。じゃ、やっぱり深く眠れれば、朝スッキリ起きられるところが、なかなか、 ね、ひう浅いっていうこですけれども、途中で結構起きたりすることもあるんですか？
うん。 いや。 ああ、まあ、時々ではありますけど、ありますよね、なんか。結構ばだか、ほんにえごとほんとに半端な時間だっただと、だとほんとにすごい困るんですけど、ま、なぜかと言うとまた寝付くの時間かかるので、まあ、でも1時とかだとね、最悪ですよね。
うん。 ええ。 ああ。 うん、確かにそうですね。あのね、寝付きもあんまり良くないとおっしゃっていましたけれども、その、寝付きが良くないのは、疲れてるとか、もう眠いと思った時でも布団に入ったらそうそう簡単に寝付けないていうことでしょうか？
うん。 うんうんうん。 うん。 ああ、そうですね。なんか、みでもなんか、もうほんとに極度に疲れてる時とか、なんかもう、なんちょ、くたくただわみたいな時とかは、もうほんと泥みたいに眠れるんですけど、なんかあんまそんなんか、そんな限界まで体力削られることって正直ないじゃないすか。あの、パソコンに向かったり仕事している身だと。
うん。 はい。 ええ。 ああ、はい。 そうですね。 ええ。
あ、わだ精神的摩耗ではあんまりスッて眠れない感じはありますよね。
うーん、なるほど。まんちこう、あの、寝る前にお風呂入ったりはしますか？シャワーだけだったりでしょうか？
ああ、そうですね、時間があれば風呂は入りたい気持ちはあるんですけど、おだんかシャワーで済ましちゃったりってのは多いですよね。まあ、でも時々なんかね、あの、時間があったりとか、あの、長期休暇とかも冬休みとかであれば、なんか温泉旅行とか行ったりするんですけど、ま、日常的にそういうのは難しいですからね。
うん。ええええ。 ええ。はい。 えん。 ああ、リラックス うん、中々ね、やはりね、なんかこう、シャワーだけだとリラックスしきれないでねっていうのは、聞いたことがあいかもしれないですけれども。うーん、ね、なんか寝る前にこう、良い感じでリラックスする何かこうご自分の何か、ルーティーンみたいのが出来るようになると良いと思いますが、いかがですか？
うんうんうん。あ、そうなんですね。 あ、ああ。 いや、そうですね、寝る前にリラックスるするルーティーンって、え、どういうものがあるんすか？なんかヨガとかです、うん、かね？やったことないですけど。
うん。 あ、そうですね。ま、例えば、あの、お風呂に入るとか、やっぱりお風呂に入ると体温が上がって、で、出た後に体温が下がると凄く眠くなるらしいんですよね。うん。あとは、まあ、ちょっと部屋を暗めにして、こうあの、アロマような匂い、自分がリラックスするような匂いを焚いたりとか、ええ、っていうのも聞きますし、あとはその、まあ、何て言うんでしょうね、お茶なんですけれども、すササフランライスのサフランってありますよね。 うん、あの、サフランをほんのちょっと、こうあの、でいいんですけども、あれは凄く睡眠を誘発する効果があるらしいんですね。それにお湯を入れて、そう飲むと結構ぐっすり眠れるっていうのは、まあ、あの、聞いたことがありますね。
うんうんうん。 ええ。 うーん。 ああ。 うんうん。 あ、ありますあります。 ね。あ、そうなんすね。うん。 ええ。ああ、じゃあ結構あれなんですね、な、匂いっていうのはなんか睡眠とかなり密接に関わってくる部分ではあるのかなって感じはしますけど、サフランとかって結構あれなんですか、あんまり見たことないですけど、なんか結構簡単に買うことができるもんなんですかね？
ええ。 へえ。 はい。 そうですね、お店でも結構簡単に買えますし、あとはそういう感じでオンラインとかでも、まあ、あの、売ってるものもあるので、ちょっとチェックしてみるのも、まあ、良いかもしれませんね。
ね。 うんうん。 うんうん。 はあ、ああ、ま、確かにそうですね、なんかそれでね、睡眠がスッと入れるようになったら、かなり、まあ、なんか朝のなんか気分っていうのは、改善されそうな感じがしますけど。単純になんかどうですかね、なんか仕事、あんま楽しくないとか、そういうぐメンタリティに関しては、どうやって改善するべきなんでしょうね？なんか。
うん。 はい。 はい。 はい。 そうですね。その、どうでしょう、仕事の中でどういうところに喜びを感じたりとかされますか？
うん。ああ、そうですね。やっぱり何ていうか、ま、自分の仕事が、ま、ちゃんと上手くいったといいますか、なんかやっぱりね、失敗して、なんかそれでなんかあの、え、なんかプロジェクト炎上とかんなったら最悪なんで、なんかすごい、なんか上手くいくことに結構自分は嬉しさを感じるんですよね。なんか問題なく進んだなみたいな感じで。
はい。 ええ。 あ、うん。 はい。でもほんとね、人との関係はどうしても営業だとね、あの、避けて通れないので、多分お疲れになってしまうんでしょうが、ね、その先にあるものを目指して、ま、それが日々だと難しいんですが、ね、あの、何て言うんでしょう、気持ちを上げながら、良いところを見て、進まないと、ちょっと苦しいですよね。うーん。
はい。 ほえすね。<chuckles> はい。 うん。 うんうんうん。 うーん。ああ、なるほど。ああ、だか悪いところを今見過ぎてる可能性は、確かにあるかもしんないですよね。うん、なんか、うん、も
はい。うん。きっと、なんか、どんなことでも、なんか良い所を探そうと思うと、ちょっと自分が、あの、き何て言うんしょう、疑似体験でハッピーなる気持ちが上がると思うんですね。だか無理やり、そのハッピーを探していくのも <chuckles> 一つの手だとますが、如何でしょう？
うん。 ああ。 うーん、うんうん。 ああ、なるほど、だから、メンタルの持ちようで、割となんか、どうにでもなるところはあるって、かん可能性は全然ありますよね。いやなんか凄いなんか、割と明日からでもね、なんか取り入らるられそうな簡単な、やりあの、やり方をね、教えて頂いて、凄い勉強んなりました。ありがとうございました。
はい。 いえ、こちらこそありがとうございました。どうぞ頑張られてください。